بُصّ، يعني هو أنا ف في مصر بصراحة أنا كنت متعوّد إن أنا بانزل القهوة، أنا كنت باحب الجَوّ بتاع القهوة.
إمم.
جدًا، ودي من يمكن من أكتر الحاجات اللي أنا مُفتَقِدها جَوّ القهوة وقعدة الصحاب نفسهم، يعني أنا أنا مُفتقِد صحابي جدًا بتوع مصر، جدًا بس يعني إلى حدٍ ما زوجتي بتحاول إن هي توفّر لي لمّا بيوحشني أوي جَوّ القهوة، بتعمل الجَوّ، بالاقيها طلّعت بقى الطاولة والدومينو، وسيّقت السُفرة، ترابيزة السُفرة، شغّلت لي الست أم كلثوم، عملت لنا كوبايتين قهوة فرنساوي بالضبط، عملت لنا كوبايتين قهوة فرنساوي لأ يعني أنا مستني إن بنتي برضه تكبر كده شوية في السن يعني هي لسه baby وألبِّسها كده جلابية وأعمل لها <laughs> عارف اللي هو إيه الطاقية اللي هي الشِبيكة دي على جنب وأخلّيها تمشي كده بماشة تفضل <giggles> تقول لي أغيّر لك وِلعة أغيّر لك وِلعة يا بابا؟ <giggles>
<laughs> وعندَك واحد شاي وضبّطه. <giggles> آه. إمم. إمم. <laughs> ده أنت آه، يا نهار أبيض! ده إحنا مفتقدين الأجواء <laughs> ده الصَبي بقى، صَبي ال صبي ال القهوة ها، آه، غي غيري لي الحَجَر ده، آه.
<chuckles> أيوه، <laughs> أيوه صبي الوِلعة، صبي الوِلعة <laughs> بس ال بس هي فعلًا أكتر حاجة كانت بت بتروَّح عن نفسي أوي فعلًا، هي كانت لمّة الصحاب يعني لمّة الصحاب بتاعة مصر برضه كانت حاجة بتحس كده إن أنت بترمي كُلّ الهموم اللي أنت بتجمَّعها على مدار الأسبوع في الزبالة، ومش بترميها ل يعني مش بترميها لوحدَك، أنت عارف <tsk> أنت زي ما أنت قُلت كده، عارف لمّا أنت بت بترمي بالضبط، لمّا أنت بترمي زبالة، واللي قدَّامك عندُه زبالة، واللي هناك عندُه زبالة، <tsk> أنت بتحس إن أنت تمام، فاهم، <laughs> اللي هو إيه، اللي هو ما ما ما أنا مش لوحدي فاهم، اللي هو إيه ما ما ما ما هي مطيّنة علينا كُلِّنا ما هي مطيّنة علينا كُلِّنا.
صح. رمية جماعية، كُلُّه بيرمي. أيوه بالضبط، ما أنا باقول لّك أنا باشرب باشرب القهوة باقول الحمد ل الحمد لله أنا عايش، أنا أنا كوي أنا أنا كويس يا عالم يا <laughs> عارف أنت عوكل لمّا كان بيخطُب، أنا كويس يا عالم. <laughs> آه، لمّا كان رايح يُخطُب أخت المليجي باين.
بالضبط. بالض

ده Verna بالضبط، بالضبط هات لنا يا ابني ترابيزة قهوة هنا 5 6 أنفار احكِ يا عم حصل معاك إيه النهارده والّا هتموت امتى والّا إيه اللي حصل؟ بيتكم وقع والّا حصل لك إيه في ال وبتشرب القهوة ومستمتع قصة يعني واح كل واحد عمال يقول لك بلوى بتحصل واحد يقول لك ما لسه امبارح أول امبارح واحد أنا لسه باقول لك واحد بيحكي لنا بيقول لنا كان بيقول لك ال اللي لقى البنت ديّة حد يعرفه أنت قاعد مستمتع بتشرب قهوة قوية، وبتسمع قصص ولا في الخيال، أول امب برضو امبارح والّا من كام يوم يعني من كام يوم واحد صاحبي اللي أنا بقى من ب اللي باقعد معاه قال بُصوا يا جماعة أنا رايح أشتغل Delivery بعد الشغل جاب موتوسيكل أول امبارح، امبارح عمل حادثة جا له ان انزلاق غضروفي، والله، أ ما باهزرش والله تلات شه اقعد يا ابني 3 شهور على السرير.
آه. بتسمع قصص رعب. <chuckles> يا ساتر! يا ساتر!
ما تتحركش، جِبناه قعَّدناه على القهوة برضو، جِبناه قعَّدناه على القهوة، <laughs> هاته يا ابني وأنت هاتوا لنا الواد اللي جا له انزلاق ده، ما هييجي له اكتئاب لو قعد في البيت ب 3 شهور ما يتحركش من على السرير.
ده قليل البخت يعضه الكلب في المولد. يا ساتر يا رب!
والله.
يا ساتر! إيه ده!؟ إيه ده!؟
ما آآ ما هي ما هو طيب ما هو ده الواقع، فأنت لازم تشوف لك عادة يومية تخليك سعيد في الواقع ده <laughs> ما هو ده الواقع أهو، أنا باقول لك اللي هو أنا هو ده الواقع، والله الراجل جا له انزلاق غضروفي، قال لك أنا رايح أشتغل Delivery بعد الشغل عشان عاوز فلوس يالّا يا ابني ربنا يوفقك الظ الظاهر والله أعلم حد خبطه عين آآ، راح <laughs> ما تقلقش بس أنا كويس، يا عم إياكش تولع أنا باسأل على الموتوسيكل آه، طيب آآ، آه، طَب أنت قُل لي يعني قٌل لي حاجة كده عادة تانية غير العادة ال اللي أنت قُلت لي عليها.
بدل ما تنتحر؟ <laughs> جالي انزلاق غضروفي <laughs> يا جماعة حد ياخد المكنة ويرُوح يوصل ال الأوردرات مكاني. <laughs> <laughs> ده الباقي

طب خلاص وصلت الرسالة، وصلت الرسالة إنك مش لوحدك، ومش واخد راحتك في الكلام، وأنا فاهم ده كويس ومتقبّله، ما فيش مشكلة.
شكرًا جدًا. <laughs>
<giggles> ده أنت مش scripted، ده أنت creative على فكرة. ده أنت ده أنت بتقولها بطر-– ماشي. ده غيرك بيقول: "أنا باحب مراتي جدًا. أنا مبسوط جدًا. أنا سعيد جدًا. شكرًا."
شكرًا جدًا. <giggles> شك لأ، ده مصطنَع، ده ده مصطنَع ده، ده مصطنَع، <laughs> ده مصطنَع. <laughs> ده مصطنَع. آه، أصل يعني عارف بتبقى قعدة كده ما لهاش لازمة، ما فيهاش فاهم والَّا إيه؟ <laughs>
آه. لأ، الحلو فيك إنك مُجدد. تمام. <laughs> آه. آه. لأ، أنا فاهم كُلّ حاجة. أنا فاهم اللي أنت ما انت ما قلت اللي أنت قُلته، واللي أنت لسه ما قلتوش ده، ت صباح الفل. <laughs> ما تقلقش، <laughs> وصلت الرسالة. ف طي أ اشتغل، اخرج اشتغل بقى، يعني فاهم، اشتغل. روح الشغل. <laughs>
واللي أنت ما قلتوش. يعني لأ، لأ، لأ. <laughs> <laughs> يا عم هو هو شغل واحد كفاية، <laughs> شغل واحد كفاية.
آه، آه والله. حلو، ي والله بجد م موضوع جميل، موضوع جميل ويعني، حلو الواحد فك فيه شوية في الكلام.
هي قُل لي. الحمد لله.
آآ، آه، بس أنت ما فكيتش أوي، أنا فاهم، متفهّم، مفيش مشكلة، <laughs> ب أنا براحتي، خُد بالك، أنا باتكلم بأريحية لأن أنا لوحدي، واخد بالك؟
<laughs> مفهوم جدًا، مفهوم جدًا. المرّة الجاية إن شاء ال المرّة الجاية إن شاء الله. <laughs>
إن شاء الله. باشكرك شكرًا جزيلًا، شكرًا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أ السلام عليكم.